Bom, eh, quando eu era pequena, eu morei por um tempo fora do Brasil com a minha mãe e o meu padrasto e na época de Natal, que, também, já tá chegando, nós costumávamos fazer biscoitos de Natal. E <laughs> assim, eu tinha, também, umas aulas de fazer biscoitos, né, na escola, que eu tinha aula de culinária.
Tá. Ah, legal. Tipo, ginger bread?
É, tipo isso, exato. <chuckles> E no caso era Lebkuchen, que é em alemão. <chuckles>
Legal. Ai, é o limão, que interessante.
Pois, então, o meu padrasto, que era o austríaco, ele que guiava, né. E <chuckles> e eu e a minha mãe, a gente só ajudava ele.
Ah. Que diverti